Sag mal, wie beeinflussen Filter eigentlich dein Schönheitsbild?
Oh, ich würde sagen, äh, schon schon sehr doll tatsächlich. Also, ich würde sagen, das hat sich ja jetzt auch so über die Gesellschaft einfach also, es hat sich ja mehr oder weniger auch so 'n bisschen normalisiert, was sehr, sehr schade ist, dass so viele Filter benutzt werden. Und, ja, halt Filter auch schon so 'n bisschen zum Alltag gehören, auch grade durch so Apps wie wie Snapchat und so.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Und vor allem eben, weil Snapchat das so normalisiert und auch echt viele Filter anbietet, finde ich, dass es auch natürlich sehr viele, ich sage mal, Konsumenten davon gibt, ne? Oh, wann ist dir das eigentlich das 1. Mal aufgefallen, dass Filter dein eigenes Schönheitsbild oder was von anderen verändern? Und wie hat sich das eigentlich so für dich angefühlt?
100 %, ja. Ja, also, für mich war das schon so 'n bisschen also, ich ich war tatsächlich auch so 'n bisschen so 'n so 'n Filteropfer tatsächlich. Also, ich habe, wenn ich dann, ähm, so auf auf Snapchat, äh, Videos gemacht habe, dann war da immer eigentlich 'n Filter drauf. Also, ich war gar nicht so so selbstbewusst, um, äh, Videos ohne Filter zu machen. Also, ich weiß noch ganz genau, am, äh, Anfang der Beziehung mit meinem Freund habe ich auch immer Videos gemacht mit Filter. Ähm
Mhm.
was auch was auch was was ihn dann irgendwann so genervt hat und wo er dann meinte: „Ey, du brauchst jetzt so Filter gar nicht“ und so. Und jetzt mittlerweile ist das so 'n Ding, jetzt so jetzt, äh, interessiert mich das auch gar nicht mehr, ob ich jetzt 'n Filter drauf habe oder nicht. Und, ähm, da das hat sich auf jeden Fall auch sehr, sehr stark geändert in der Hinsicht, ja.
Mhm. Also wenn ich das so höre, dann stelle ich mir irgendwie vor aus irgendeinen Grund, dass du als du anfangs mit irgendwie deinem Freund gesnappt hast, irgendwie so 'n Snap bin irgendwie 'n Filter benutzt hast, der alles so bisschen heller macht und du das irgendwie als Argument benutzt hast, weil irgendwie dein dein Blitz nicht geht.
Ähm, ja, tatsächlich also, äh, das war manchmal so. Manchmal war das aber auch so vielleicht so 'ne kleine Ausrede, würde ich dir sagen. Also jetzt es es gibt halt wirklich so 'n Filter, der das alles so 'n bisschen heller macht und wenn wenn man im Dunkeln ist, dann ja, mein mein Blitz funktioniert tatsächlich nicht so gut. Aber, äh, ja hier und da war das vielleicht auch eher so 'ne so 'ne kleine Ausrede, könnte man auch sagen, ja.
Mhm. Und wie hast du dich dann gefühlt, als du diesen Filter benutzt hast?
Ähm, ja, ich war halt einfach nicht selbstbewusst, also ich hatte einige einige Selbstzweifel so zum Beispiel ich weiß nicht, dass meine Stirn zu groß ist oder allgemein so mein mein Gesicht und so an sich. Und da war ich halt einfach grade so so am Anfang, wo man in der Beziehung sich vielleicht noch so 'n bisschen ja so 'n bisschen ähm
Mhm.
ja, wie sagt man noch ja, so bisschen schü schüchterner ist genau und so noch nicht so ja noch nicht so ganz, äh, hundertprozentig comfortable ist und so, dann, äh
Schüchterner ist?
ja es es ist halt, äh, w ist halt ist halt so. Ich weiß was soll ich sagen,? <chuckles>
Ist ja auch gar nicht schlimm, ne? Also, da bist du auch bestimmt nicht die Einzige, die, äh, irgendwie anfangs in ihrer Beziehung aufgrund, dass sie so schüchtern war, eventuell auch mal 'n Filter benutzt hat oder 2, ne? Ist also muss ja auch gar keine Vorwürfe machen.
Ja, ja.
Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass sich das wirklich gut angefühlt hat. Und du sagst ja selber, du hast einige Selbstzweifel dann in dem Moment. Aber warum hast du's dann gemacht?
Die diese Filter benutzt meinst du?
Genau.
Ja, weil ich halt einfach, ähm ja, halt einfach diese Selbstzweifel hatte so, ja, ich weiß nicht, was i was ist, wenn er jetzt denkt, ich bin irgendwie hässlich oder so oder keine Ahnung. Es sind ja immer so ganz, ganz dumme Sachen eigentlich, ähm, die die man sich selber auch so 'n bisschen einredet, eben auch grade durch dieses äh, ja, durch diese Schönheitsideale, die sich so über die Jahre jetzt gebildet haben und so. Und, ähm
Mhm. Ja.
wenn man wenn man dann selber so 'n bisschen Selbstzweifel hat und so, dann versucht man die natürlich auch irgendwie so 'n bisschen zu zu kaschieren, nicht weil man äh äh, v vielleicht auch gar nicht, weil man denkt: „Okay, der andere wird hundertprozentig so denken, sondern wenn man wenn man, äh, denkt wenn man selber so denkt, dass automatisch jeder andere auch so denkt.“
Das ist die Sache, ne? Also, ich finde, wenn man sich lautstark einredet, dass eventuell irgendeine bestimmte ir irgendein bestimmter Körperteil eventuell nicht so gut bei einem selbst aussieht und dann andere eventuell erst mal gar keinen Wind davon kriegen, ja, du dir das aber so stark einredest, dass du dann das irgendwie versuchst, so, zu weg zu kaschieren. Und erst in dem Moment, wo du das weg kaschierst, fällt es den anderen auf, und dann hast du dir selbst irgendwo auch 'ne Falle gestellt. Ist dir so was Ähnliches vielleicht auch mal passiert?
Stimmt, ja. Ähm, also, keine Ahnung also d also, ich hatte ja das schon angesprochen mit dieser großen Stirn und das das war so also also, zum Beispiel, wo ich 'n Kind war oder was heißt Kind, wo ich schon so ich weiß nicht, 'n bisschen älter, so 5.- 5. Klasse oder so. Bis bis dahin ist mir das so nie aufgefallen, dass ich vielleicht eine eine etwas höhere Stirn habe und irgendwann irgendwann ist das dann aber so zum zum Thema geworden, weil irgendjemand einfach so einfach mal so in den Raum geworfen hat: „Boah Alter, sie hat voll die große Stirn irgendwie.“ Und das war eigentlich das war das war, glaube ich, nicht mal böse gemeint, das war einfach so in den Raum geworfen, weil, ja, so ne, junge junge Erwachsene, sage ich mal, weil also, ich weiß nicht. Es war so dieses komische d Zwischending zwischen Kind und Jugendliche. Die sind halt natürlich auch immer sehr ehrlich und, äh
Mhm. Ja.
d das ist mir halt irgendwie dann so 'n bisschen im Kopf geblieben. Und das, äh, hat dann habe ich ja auch immer mein ganzes Leben lang so 'n richtig fetten Seitenscheitel getragen deswegen. Aber das hat mich dann auf jeden Fall sehr geprägt und sehr sehr begleitet, ja.
Das glaube ich auf jeden Fall. Also, <clears throat> wenn mir jetzt als Kind irgendwie jemand eingeredet hätte: „Ey, d keine Ahnung, deine Nase sieht aus wie 'n Berg,“ dann hätte ich vielleicht dann auch manchmal Komplexe darüber gehabt. Ist ja auch völlig normal, ne, so früh das eingetrichtert zu bekommen, also, das bleibt auch.
Ja. Auf jeden Fall.
Sag mal, inwiefern denkst du, dass Filter Schönheitsideale verschieben? Werden bestimmte Merkmale standardisiert, oder sieht man einfach eine größere Vielfalt daraus?
Also, ich denke, dass dass Filter auf jeden Fall Schönheitsideale sehr doll verschieben können. Grade es gibt ja sehr, sehr viele Filter, die zum Beispiel das Gesicht, äh, verdünnen oder die Nase dünner machen oder gibt tatsächlich auch welche, die die Stirn kleiner machen und so weiter und so fort. Und, ähm, so in in 1. Linie sind ja diese Schönheitsideale meistens so, äh, Celebrities, die da irgendwas, äh
Mhm.
ja, irgendwas vorleben. Und wenn dann zum Beispiel kleine Kinder von von klein auf, wenn die in mit dem Internet in Berührung kommen, diese Menschen sehen und dann merken: „Okay, die werden sehr angehimmelt für ihr Aussehen und so.“ Und dann gibt's dann auch noch diese diese Filter auf Snapchat, wo man sich selber so verändern kann, dass die Nase kleiner ist, dass das Gesicht schmäler ist, dass i irgendwas anderes noch, keine Ahnung. Dass dass man das dann so selber an sich sieht und dann findet man sich selber vielleicht auch viel hübscher als vorher und das verschiebt so viel. Also, dass man dann von klein auf schon nach diesen Schönheitsidealen dann dann strebt natürlich.
Ja. Finde ich auch. Also v vor allem durch diese Filter und durch das heutige Social Media meiner Meinung nach verändert sich ja viel, also, sehr viel schon im jungen Alter über das sogenannte Schönheitsideal und über einen selbst. Und wenn man einen Filter hat, wo man zum Beispiel 'n dunkleren Bart hat und stärkere Augenbrauen und so, dann ist es ja auch nur ein Moment, wo du denkst: „Boah, hätte dieser Punkt in der Genetik anders sein können, dann würde ich jetzt so aussehen.“ Dann dann bist du einfach nur unzufrieden mit dir selbst, ne?
Auf jeden Fall. Das stimmt, ja.
Aber was würdest du sagen, welche Auswirkungen siehst du besonders bei jungen Leuten, also, auf's Selbstwertgefühl, auf Verhalten oder zum Beispiel also, sagen wir mal Make-up, OP-Interessen, Grooming. Also, wa was ist da so alles in dein Kopf?
Ja, also das hat auf jeden Fall sehr, sehr starke Auswirkungen, weil wenn man mit so einem jungen Alter mit so was in Berührung kommt, dann ist man in einem sehr, sehr jungen Alter auch schon sehr unsicher und, ähm, irgendwie versucht man dann also, wenn man das dann mit ins Erwachsenenalter mit rein nimmt, dann, äh, ist die, äh, g Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass man dann irgendwas umoperieren möchte oder irgendwas vergrößern möchte, irgendwas verkleinern möchte und so weiter und so fort. Und, äh, jetzt wieder zurück zu den zu den jungen Jahren. Wenn man wenn man sehr unsicher ist in den jungen Jahren und Zugriffs auf Zugriff auf's Internet hat, dann ist zum Beispiel natürlich Grooming auch ein ein sehr großes Thema, weil's immer wieder Menschen gibt, die nach genau solchen, äh, Menschen suchen und auch nach solchen, ja, äh, Kindern, Jugendlichen, jungen Heranwachsenden, die nach solchen Menschen suchen, die kein Selbstwertgefühl haben, leicht manipulierbar sind und dementsprechend, eher blöd gesagt, leichte Beute.
Mhm. Mhm. Kannst du mal Grooming für mich definieren? Also, ich habe da leider n echt nicht viel Ahnung, was das so ganz bedeutet.
Ja, Grooming ist quasi also also, ich habe jetzt so von von Cybergrooming geredet, wenn halt erwachsene Männer, Frauen, was auch immer, äh, bewusst nach jüngeren Menschen, äh, suchen, die, ja, eben sehr unsicher sind und nicht wissen, was richtig ist und, äh, die dann versuchen, zu zu bestimmten Sachen zu überreden, was sie dann im Nachhinein bereuen werden auf jeden Fall und was sie vielleicht auch gar nicht gar nicht wollen und wo die noch gar nicht verstehen, was das genau ist.
Aha. Ja, das ist auf jeden Fall echt 'ne kranke Schattenseite von all dem, ne? Also, es fä fängt ja scho fängt ja schon klein an, ne? Sch er erst mal Filter und dann, äh, keine Ahnung. Also, Make-up ist ja echt normalisiert und das wird ja auch schon seit Längerem benutzt und so, schon seit einigen Jahrzehnten gefühlt. Aber zum Beispiel das mit der OP, ne, äh, und so, dass Leute das eventuell in Kauf nehmen, ihr Leben zu riskieren, nur eventuell, um 'ne geradere Nase zu haben, das verstehe ich dann wiederum nicht oder siehst du das anders?
hundert Prozent. Ne, also <clears throat> ich finde, das ist immer immer ganz, ähm, unterschiedlich. Also, es gibt ja wirklich Extrembeispiele, wo wo, äh, zum Beispiel Leute eine eine wirklich sehr, sehr, sehr krasse krasse Nase haben, wo die vielleicht dann auch nicht richtig, ähm, mit atmen können oder so, dann ist das natürlich, äh, 'ne andere Sache. Also, ich meine, die müssen das immer für sich selber entscheiden natürlich, und wenn die dann sich danach besser fühlen und es gibt wirklich gar keine Möglichkeit, dass sie das so akzeptieren und so, dann sollen die das von mir aus gerne machen. Ähm, aber zum Beispiel solche Sachen wie, äh, ja, BBL oder so, das finde ich total unnötig. Weil BBL ist ja auch mit eine der OPs, die mit die höchste Sterberate haben und, dass man sein sein Leben so krass aufs Spiel setzt, nur um ja, sich 'n paar Kurven zu zaubern, was man, äh, ja, eigen eigentlich gar nicht braucht, ne? Also, ich ich denke, wenn man jetzt wenn man das macht, zum Beispiel, weil man sich zu dick fühlt oder so, dann gibt's ja immer die Möglichkeit, okay, man kann irgendwie abnehmen. Und, äh oder oder man äh, man ist zu dünn oder so, dann kann man zunehmen. Und, dann dann, äh, hat man vielleicht nicht diese perfekte, äh, ja Sandf Sand wie heißt das, Sandfigur? Sand Sanduhrfigur, genau Sanduhrfigur, die jetzt andere Leute haben, aber dafür hat man wenigstens sein sein Leben nicht, ne, auf auf auf's Risiko gestellt so.
Mhm. Ja. Genau. Sanduhr. Genau das. Also, ich finde, heutzutage wird es ja schon echt von auch vielen Promis wie zum Beispiel Kim Gada Kim Kardashian oder so normalisiert, mal ein BBL zu getten, um eventuell sich schöner zu fühlen oder so. Aber genau das, was du gesagt hast. Also ich finde, wenn es jetzt kein Extremfall ist, ne? Also, wenn wenn wenn jetzt 'ne Person einfach nur 'ne unschöne Nase hat und nicht 'ne Nase hat, wodurch sie schlecht atmen kann, dann finde ich auf jeden Fall die OP ungerechtfertigt, ja und ziemlich verantwortungslos. Äh, aber wenn es halt natürlich vonnöten ist, dann ist es natürlich wieder 'n ganz anderes Thema. Und genauso auch mit anderen OPs und vor allem, wie du bereits erwähnt hast, BBL braucht niemand. Weil, wenn jemand abnehmen möchte, dann nimmt er ab und zunehmen, dann zunehmen, ne?
Mhm, ja genau das. Also, das ist halt also dann man kann man sich jetzt drüber streiten, zum Beispiel wenn man 'ne Nasen OP macht, das ist was ganz anderes als wenn du jetzt 'n BBL machst, weil klar, jede OP hat irgendwo seine Risiken und, äh, jede Vollnarkose vor allem hat irgendwo seine Risiken, aber 'ne Nasen OP ist noch mal 'n ganz ganz anderer Schuh als 'n BBL, weil, wie gesagt, da halt einfach 'ne sehr, sehr hohe Sterberate ist.
Mhm. Genau das. Ja, also ich finde vor allem, weil Leute so was in Kauf nehmen, obwohl sie wissen, dass sie eventuell sterben könnten, äh, das echt traurig, ja. Und wurdest du eventuell selbst mal darauf angesprochen oder wurde dir eventuell mal selbst mal empfohlen, in irgendeiner Weise irgendeine OP zu durchführen, wo du dir dachtest: „Ey, was soll das? Was was was willst du eigentlich von mir?“
Ja. Boah, ne, also, ich wurde noch nie irgendwie darauf angesprochen, ich soll unbedingt irgendwas machen. Wenn, dann war das nur mein eigener Kopf, muss ich tatsächlich sagen. Also, ich war wirklich irgendwann auch mal so weit, dass ich, äh, gegoogelt habe, ob's, äh, OPs gibt, wie man seine Stirn verkleinern kann, und das war wirklich krank. Also das war halt wirklich ich habe mir das habe ich mir so eingeredet und das war so permanent in meinem Kopf und wenn ich in 'n Spiegel geguckt habe, habe ich nix anderes gesehen. Und das war wirklich schon das ist auch schon 'n bisschen so was wie 'ne wie 'ne Krankheit einfach irgendwie.
Mhm. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Also aber da da muss man noch mal darüber argumentieren, du du wurdest schon als Kind darüber mehr oder weniger unabsichtlich vielleicht gehänselt. Und deswegen ist es ja natürlich auch irgendwo 'n Trauma, was du auch in dein Erwachsenenleben mit dir geschleppt hast. Deswegen ja, habe ich völlig Verständnis dafür und, äh, da sollst du dich auch gar nicht schämen dafür, eher solltest du darüber stolz sein, jetzt bestimmt nicht mehr so zu denken, oder?
100 %, ja, auf jeden Fall, also, heutzutage ist auf jeden Fall schon schon schon besser geworden, grade auch, äh, habe ich auch viel mei meinem Freund auch zu verdanken.
Dann da dann bedanken wir auf jeden Fall, äh, ein Freund dafür, ne? Also, wie dem auch sei, ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch und deinem Freund natürlich dafür, dass er dir, ne, das alles abgeraten hat und so was. Ähm, wie dem auch sei, vielen Dank, dass du so offen geredet hast und auch über eigene Erfahrungen konkrete Beispiele genannt hast. Ja, danke einfach dafür.
Ja, sehr gerne. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und, äh, immer wieder gerne.